Jetzt kann ich mich ins Bett legen. Ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das, äh dass das auf jeden Fall hilft und wundere mich grade, warum ich das nicht vorher separiert habe, weil ich das ja schon so oft in meinem Leben gemacht habe, aber ja.
Ja, genau. Ah, ja gut, weil, ind manch manchmal muss man das ja auch von von jemand anderem hören. Äh, inde viel vielleicht, hi hi dann dann das kann Sinn machen, manchmal auch nicht. Wann ist denn wann ist denn dein dein nächster Auftritt? Wann Wann könntest du das denn mal ausprobieren, ähm
Ja, das stimmt.
so diese neue Methode?
Mhm, in 2 Wochen.
Na also. Und die Choreo hast du schon, ähm, so nicht drauf. Also, sitzt die Choreo schon, oder oder ist ist sie noch am
Muss, äh mhm, muss ich tatsächlich noch mal alles durchgehen. Also, ich habe sie immer drauf. Das ist da dafür für einen eine Show, die immer gleich bleibt. Ähm, da kann ich die Choreos, aber die letzte mit der Gruppe, die letzte Show ist jetzt 'n bisschen her. Das heißt, man muss es immer nur noch mal 'n bisschen auffrischen. Das heißt, ich werde es tatsächlich noch mal durchgehen müssen. Ähm, auch einmal so tatsächlich physisch, aber auch, ähm, weil das 'n ganz toller Auftritt wird, werde ich da auch noch mal 'n bisschen ins Visualisieren gehen, damit ich, äh, mich da so richtig gut drauf vorbereiten kann und da werde ich's, glaube ich, echt mal ausprobieren, das so zu machen. Ich finde das ganz spannend und interessant.
Mhm. Okay. Mhm, okay. Mhm. Genau. Ja, dann kannst du, also du hast ja gesagt, in in 2 Wochen, dann kannst du sogar heute Abend schon mal damit anfangen, äh, äh, und und, ähm, und dich dann so gedanklich mal darauf vorbereiten und, ähm und das dann auch so zu 'ner zu einer Art Ritual, ähm, werden oder bekommen werden. Das d das könnte auf jeden Fall ein ein super Start sein. Ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass das dass das auch gut klappt.
Mhm. Ja.